Eu trabalho lá eu trabalhava no na no CTI neonatal. E aqui eu já trabalho com fisioterapia, eh, ortopédica e neurológica.
Uhum.
Uhum.
Mas aí, você tem contrato com a empresa?
Eu tenho. Eu tenho um contrato, eh, de 1 ano, já renovaram ele. Antes de terminar, já renovaram ele.
Ah, não pode trabalhar pra você um contrato de 6 meses? Hã.
Ai, esse que é meu diloi dilema. Quase que eu falei: "Não renova não, espera um pouquinho". <laughs>
É, porque pelo menos você podia, hum, demorar, assim, sabe. Ia para lá, ficava uns 3 meses e voltava.
É, eu acho que eu eu vou fazer isso nas férias, né, mas 3 meses é tão pouco, né. O que eu queria mesmo é que que eles viessem, né? Mas fica essa situação, sabe?
Uhum. Mas também, você podia negociar isso, hein?
Hum?
Ok, você ir 3 meses e eles irem 3 meses.
É. É verdade, mas o meu filho faz medicina, não tem como ele vim. É complicado, não é? Hum?
Também, aí Nem 1 mês? Mas ele podia ir pelo menos 1 mês.
É. Não, ele vem agora nas férias ele eles vêm, sabe. Mas não é a mesma coisa, né, a gente vai ter que deixar os pets lá. Ele não quer ficar sem os pets, ah, é complicado. <chuckles>
Ah, ok. Ah, mas, também Tudo tem que abrir mão, né?
É verdade.
Algo a se pensar. Alguma coisa vai ter que abrir mão.
É, obrigada, viu.